Guarda volevo parlarti di, uhm, somma, qualcosa che mi sta sicuramente a cuore che è allenamento, mhmm, e l'esercizio fisico, ehm, che però purtroppo, uhm, negli ultimi, ti direi 3, 4 mesi, ehm, diciamo, sta sta sta perdendo un po' quel quella frequenza, no, che av ero solito avere, perché io, insomma, negli ultimi
Mh-mh. Sì.
2 anni ho cominciato, somma, a a anzi ho ripreso per meglio dire ad allenarmi, uhm, però l'ho fatto in maniera un po' più strategica, no, quindi, ehm, mhmm, invece che fare esempio, mhmm, 10, 15 minuti al giorno per 5 volte a settimana, ehm, dato che 5 volte comunque n per me era u un un numero troppo grande, una frequenza troppo alta, ho etto: "Facciamolo magari quelle 3 volte a settimana per 30, 40 minuti." Ehm, e quindi, ehm, per me era diventata un'abitudine, ehm, però sai col fatto che, ehm, un po' nell'ultimo anno ho cambiato lavoro, e lavoro, uhm, da casa principalmente, sto seduto, uhm, la maggior parte del tempo, <tsk> questo lavoro mi piace, ehm, però chiaramente mi occupa, ehm, molto tempo anche perché, ehm, ci sono dei periodi in cui ci sono più progetti su cui lavorare, e questi progetti, insomma, uhm, chiaramente mi richiedono più impegno e più lavoro però, uhm, mi danno anche qualcosa in più nello stipendio, no, e quindi, ehm, ecco sta venendo un po' meno, uhm, quella abitudine costante che avevo di allenarmi magari quelle 3 volte a settimana e anche la motivazione sta un po' calando, ecco, negli ultimi mesi, quindi, mhmm, magari volevo chiederti qualche suggerimento.
Mh-mh. Mh-mh. Ma assolutamente guarda sa sono felice di poterti dare una mano e ti dico g già in partenza che questa situazione uhm, è un dato di fatto, no, quando si parla di di queste attività, e perché è comunque un impegno importante e alle volte anche faticoso no, perché si tratta per l'appunto di, uhm, di allenamento, e però, ehm, considera che spesso e volentieri cosa succede, che prima di arrivare ai suggerimenti, che, uhm, la gente, no, pure dice: "Adesso mi iscrivo in palestra." Si uhm, si iscrive con convinta, no, che il primo giorno sarà uguale per tutti, cioè con la stessa motivazione, con la stessa ambizione e dopo una settimana già mollano, no, invece io nelle tue parole leggo già, uhm, sia, no, da come ti sei, uhm, e espresso sia anche dal fatto che sai adottando delle strategie, che l'ambizione e la determinazione ci sono e sono ancora più importanti della motivazione. L'obiettivo infatti adesso è cercare di trovare questa motivazione. Quindi, ehm, stai tu parti già bene, okay, ehm, permettimi solo di, farti alcune domande per poter poi, comprendere meglio la situazione e e poi a raggiungere dei degli eventuali consigli, okay?
Mh. Okay. Mh-mh.
Allora, ehm, quindi tu adesso mi hai detto che sostanzialmente ti alleni 3 volte a settimana per 40 minuti no?
Sì, all'incirca.
Okay, e con questi momenti di demotivazione, ehm, ti alleni lo stesso in mhmm, con queste frequenze, oppure magari delle volte salti oppure, ecco, ti alleni con queste frequenze ma lo fai svogliatamente e cioè oltre alle demotivazioni intendo anche gli uhm, gli ostacoli come il lavoro, no, che mi hai citato, eh, riesci comunque a mantenerle ma le fai male o a volte salti proprio?
Guarda, sarò sincero, nel negli ultimi penso 3 mesi, ehm, saltavo spesso, cioè magari non ti dico che in 1 settimana non facevo nulla però addirittura magari mi allenavo solo 1 volta, giusto per, ehm, ricordare diciamo al mio corpo, ai miei muscoli che, ehm, quei movimenti ogni tanto li faccio ancora ecco, però, ehm, sì e diciamo che ho perso un po'
Mh-mh, oka
la frequenza nell'ultimo periodo, un po' per via del lavoro, ma anche per una questione legata a mhmm, diciamo ai risultati, no, nel senso che, ehm, io, uhm, essendo che faccio principalmente corpo libero e callistenìa, ehm, allenandomi o con gli attrezzi in casa che ho una Deep Station che praticamente mi permette di fare trazioni, parallele, ecco, uhm, tutta una serie di esercizi a corpo libero e, ehm, avendo già provato comunque in passato la palestra, ma, mhmm, non mi sono mai sentito molto a mio agio, e non è mai stato il mio ambiente diciamo, ehm, a livello di ehm, sportivo, mettiamola così, ehm, ecco
Mh-mh. Sì. Mh-mh.
uhm, sto facendo fatica a, uhm, magari mettere su, ehm, la massa muscolare che vorrei perché magari il nel primo anno, mhmm, insomma tra una dieta equilibrata e comunque degli ehm, e e degli esercizi composti, no, e tutta una serie di ehm, di ripetizioni, set, super set, e sono riuscito comunque a mettere su quei 7, 8 chili e adesso comunque ho ho raggiunto un po' un un un livello di di plateau come dire, no, come un tetto che non riesco a a sfondare, ecco, quindi questa cosa un po' forse mi fa perdere anche la ehm, la motivazione al di là chiaramente del degli impegni lavorativi ecco.
Sì, certo. Buono. Chiaro, chiaro guarda infatti io ti volevo pure arrivare a chiedere che tipo di allenamento fai, ma mi hai praticamente già risposto, e ti aggiungo che comunque sia i calisthenics così come di conseguenza anche il corpo libero, ehm, sono un ottimo spunto in realtà per la mhmm, la motivazione, l'attitudine perché al di là della palestra che spesso, ehm, lavora solamente su, ehm, l'ip l'ipotrofia e comunque la formazione estetica del muscolo, il corpo libero sviluppa molto di più anche la forza oltre che, ehm, l'estetica e quindi la massa, okay, e la forza, ehm, implica a sua volta maggiore energia quindi se riusciamo a trovare un modo per implementarla bene non avrai più nessun tipo di problema. Ehm, bene guarda comunque, uhm, tu sei stato già molto esaustivo, okay, e mi hai praticamente spiegato tutto quindi ho chiaro il il quadro e possiamo passare ai ehm, ai suggerimenti, ehm, tu quindi giusto un'ultima co mhmm, mhmm, un'affermazione per capire se, ehm, ho capito bene, ehm, per quanto riguarda il tuo tipo di allenamento ideale tu sì segui corpo libero e calisthenics per raggiungere, ehm, obiettivi di massa muscolare e di forza fisica quindi, no, non tonificazione dimani di dimagrimento, resistenza, quelle cose lì?
Mh. Okay. Ehm, sì esatto. È più diciamo per, mhmm, ehm, l la prima piuttosto che la seconda, sì.
Okay. Certo, è chiaro, chiaro. Bene, allora, ehm, ti dico a livello di obiettivi prima di passare alla motivazione ti dico che per questi obiettivi sicuramente, ehm, l'alimentazione è importante più di quanto si possa pensare. Infatti all'inizio la stavi pure, ehm, sviluppando, no, per poter garantire uno sviluppo di massa muscolare per te soprattutto, no, ehm, sì ci sono dei periodi di stagno in cui sembra che hai raggiunto un tetto massimo, però in realtà puoi sempre crescere e la massa muscolare si cresce affiancando, ehm, i aumento di pesi, okay, quindi tipo o di ripetizioni mandando sempre il muscolo a cedimento, quindi se fai per esempio le trazioni aggiungendo una zavorra o comunque facendo sempre 2 ripetizioni in più, rispetto all'ultima volta, e mangiando un sacco di legumi, proteine, ovviamente, quindi, ehm, cene con carne bianca, ehm, carboidrati 4 volte a settimana a pranzo e, ti consiglio, anche di, ehm
Mh-mh. Mh-mh.
se hai modo, di acquistare le proteine in polvere, perché, al di là d di tutte le cose che possono girare, no, le proteine in polvere in realtà sono efficienti perché le se le assumi entro mezz'ora dopo l'allenamento, ehm, ti aiutano alla memoria muscolare; cioè, quindi tutto quello che hai, ehm, ottenuto in una sessione di allenamento poi ti rimane perché, se non assumi proteine, c'è caso che, lì per lì, magari sei più grosso, no, come dire direttamente, però dopo che vai a dormire, o comunque dopo 1 settimana, se non ti alleni perdi tutto, okay, le proteine servono a evitare questa situazione e, mhmm, consolidare il fisico. Per quanto riguarda la motivazione, beh, ovviamente che se lavori, se hai tanti impegni, oltre ad avere poco spazio, sei anche più stanco e più stressato, quindi è normale che la motivazione ne risente. Allora io ti consiglierei di applicare un piano strategico, cioè, ehm, tu decidi durante la settimana l'orario preciso in cui dovrai lavorare e l'orario in cui o altri impegni comunque, e l'orario da dedicare allo sport, al fitness, no, così, avendo un piano strategico, intanto la mente già lo sa, perché se deve improvvisare tipo: "Eh, oggi forse riesco mezz'ora stasera, poi vediamo a che ora finisco." E parti già demotivato, okay, se invece tu per la questa settimana, ehm, sai già che, ehm: "Martedì dalle 18 alle 19:30 ho l'allenamento." Tu sei parti già pronto. Partendo pronto sei anche più motivato. Questo è il primo consiglio. Il secondo consiglio, altrettanto utile, è cercare di crearti l'ambiente adatto, okay, perché, ehm, è vero che la palestra magari per certe persone come te, ehm, non porta tanto coinvolgimento e ci sta è normale, per il calisthenics poi, eh, però magari provare a un mhmm, andare ad un parco quando c'è una bella giornata ti garantisco che la luce del sole, l'aria aperta e fare attività in questo mo in questo contesto qui, ti fa esplodere la motivazione a mille, cosa che non si può fare sempre. Allora, quando invece lo devi fare a casa metti magari la la musica che ti piace, ehm, mhmm, cerca di di prepararti anche sul piano psicologico prima, cioè, ricordati gli obiettivi che vuoi raggiungere, che ti aiuta sempre, no, ad applicarti con maggiore costanza e determinazione. Tutti piccoli aspetti che riguardano l'ambiente, che però favoriscono la motivazione.
Okay. Mh. Mh-mh. Mh. Mh-mh. Sì. Okay, guarda, innanzitutto, ehm, ti ringrazio per avermi ascoltato, no, e poi anche per tutti i suggerimenti che mi hai dato da dall'utilizzo delle zavorre a cui non avevo effettivamente riflettuto perché somma, possono possono aiutare, no, uhm soprattutto oltre che a fare più ripetizioni, no, a stimolare il muscolo in maniera più efficiente, e poi anche per quanto riguarda l'alimentazione ma soprattutto anche l'ultimo consiglio che effettivamente sai non avevo uhm, non avevo molto preso in considerazione, pensavo fosse più una cosa, mhmm, diciamo legata al alla stanchezza, magari al al lavoro in sé. Quindi io, uhm, di nuovo ti ringrazio per aver condiviso tutti questi spunti, queste idee e ti farò sapere poi come proseguirà il mio percorso di fitness.
Ma grazie a te per questa piacevole conversazione e ti assicuro che riuscirai appieno ne nei tuoi obiettivi sia motivazionali che che di allenamento, ehm, ti auguro una buona giornata.
A presto!